अ, देखिए न मुझे ऐसा लगता है कि ए एक रिश्ता था मेरा और उसमें मेरी तरफ़ से कहीं न कहीं मुझे ऐसा बार-बार महसूस होता है, कि मेरी ग़लती की वजह से वो रिश्ता जो है वो एक, टूटने की कगार पे और लगभग टूट ही गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे जो पास्ट में जो ग़लतियाँ हुई हैं, मुझसे भूतकाल में जो ग़लतियाँ हुई हैं उसमें, उसको कहीं न कहीं मुझे ऐसा ऐसा लगता है सामने वाले के साथ संवाद करने में कि अब संवाद करने में ये समझ में आता है जैसे कि सामने वाले व्यक्ति के थ्रू मुझे बताया जाता है कि नहीं आपने ऐसा किया, इस वजह से ये हुआ। वो बात अलग है कि हर चीज़ में देखिए 2 लोग होते हैं तो करते हैं 1 को ब्लेम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा सही में मुझे ऐसा लगता है कि कई बार उम, गुस्से-गुस्से में अपना आपा खो देना या कुछ ऐसे शब्दों का या ऐसी वाणी का उपयोग कर देना जो सामने वाले को मतलब उसकी अपेक्षाओं के परे था। तो क्योंकि अब जब क्या होता है कि गुस्सा आता है तो गुस्से में कोई चीज़ निकल जाती है। उसके बाद पछतावा भी काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे ऐसा लगा बीच में अभी मैंने बहुत महसूस किया और जब वो चीज़ों को मैं याद करता हूँ तो कहीं न कहीं मुझे एक पछतावा भी होता है और कहीं एक दया का भावना भी मुझे आता है। लेकिन उसकी वजह से न, मुझे अपनी गलती तो महसूस हो रही है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ अपनी गलती को लेकिन अब उसकी वजह से न तनाव बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा, मुझे अब ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने आप को कैसे संभालूँ और इस चीज़ से मैं कैसे बाहर निकलूँ कि, आगे बढ़ पाऊँ या पीछे क्योंकि अब वो रिश्ते का तो कोई मतलब रह नहीं गया है मेरे लिए। तो वो कहीं न कहीं उलझन मेरे लिए पैदा कर रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? मुझे सलाह की बहुत ज़रूरत है।
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी मैं कहीं न कहीं जो आपकी अ, स्थिति समझ पा रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा जो है आपको इस अ, समस्या का जो है संविधान देने में। पर अ, संविधान से पहले मेरे आपसे कुछ प्रश्न हैं अगर आप उन प्रश्नों में अ, उत्तर दे पाएँ तो जी हाँ मैं काफ़ी जो है अच्छे से आपकी जो समस्या है वो समझ पाऊँगा। अ, जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा जब आपको पहली बार ये अ, महसूस हुआ था या फिर आपको लगा था कि आपसे ये गलती हो गई है, जो आपका रिश्ता है वो खराब हो चुका है तो उसके बाद आपने अ, कभी ऐसा है कभी कभी भी कोशिश की है उस रिश्ते को दोबारा जोड़ने की या कुछ भी ऐ ऐसा करने की जिससे आपको लगे कि हाँ हमारा रिश्ता जो है वो ठीक हो सकता है या उल् प जिसको बोला जाता है न कि गलती का सुधार करने की आपने कभी कोई कोशिश की?
हुँ जी। जी बिल्कुल। जी मेरे को जब ये लगा कि नहीं है और ठंडे दिमाग से जब मैंने सोचा कि भई ठीक है गुस्सा आ गया, गुस्से में ज़ोर अ अ, ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ बातें निकल गईं, मेरे ना चाहते हुए मेरे शब्द भारी पड़ गए उनके ऊपर। तो मुझे ये महसूस हुआ बाद में वो समय निकल जाने के बाद और पछतावा भी काफ़ी हुआ। तो मैंने उनसे कोशिश करी फिर भी मिलने-जुलने की या बात करने की। लेकिन वो जो पहले जैसा व्यवहार था वैसा व्यवहार मुझे फिर नज़र नहीं आया। कि उसकी वज़ह सिर्फ़ यही है या उसकी वज़ह कुछ और भी हो सकती है। अब वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने एक बार नहीं कई बार मिलने की कोशिश करी और ये माफ़ी माँगने की भी कोशिश करी कि ये कहीं न कहीं मुझे जब अंदर से ख़ुद में महसूस हो रहा है कि नहीं भाई गलती मेरी ही है और मेरी वजह से ही सामने वाले को दुःख हुआ है और कुछ न कुछ उनके मतलब व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुँचती है। तो मैंने माफ़ी माँगने का भी वो करा उनसे मिलने के लिए लेकिन कहीं न कहीं वो व्यवहार मुझे नज़र आ नहीं रहा है अब उनमें।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी। अ, जो है मैं कहीं न कहीं जो है आपकी समस्या समझ पा रहा हूँ। मेरा अ, आपसे एक अ, और प्रश्न भी है। अ, जैसे आपने बोला कि अ, जो है कि मतलब अ आप आपको लग ऐसा लगा कि जो है आपकी जो रिश्ता है ये नहीं किसी भी तरीके से जो है अभी नहीं जुड़ पाएगा, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि अ, जभी भी आप कोई भी इसके अलावा जब आप जीवन में कभी भी आपकी कोई भी ग़लती होती है, आप किसी भी तरीके से या कोई भी आपसे ग़लती हो जाती है, तो क्या आप उसको भी ऐसा ही होता है कि आपको जब लगता है कि ये नहीं सुधर पाएगी तो आप उसको ग़लती को छोड़ देते हो? या फिर आप ऐसा होता है ना कि कभी कुछ गलतियों में हम ऐसा होता है, कि हम अपनी तरफ से जो है जी जान लगा देते हैं कि हमें ये चीज़ जो है ठीक करनी ही करनी है, हमारे जीवन में?
जी। हुँ, हुँ। हुँ। जी बिल्कुल अ, क्योंकि जब देखिए ना कहीं न कहीं हम अपने आप में गलत होते हैं, तो हमें बिल्कुल माफ़ी माँगना चाहिए, क्योंकि जब हम ये अपनी गलती महसूस कर लेते हैं ना और मैंने भी यही किया मैंने अपनी गलती को महसूस किया कि नहीं यार तो वो समय था उस समय मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया जोश-जोश में, जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था और उसकी वजह से कहीं न कहीं रिश्ता खराब हो गया है, व्यवहार में कमी आ गई होगी या सामने वाले ने आपने मन में जो भी मेरे ए खिलाफ बिठा लिया हो अपने मन में अब उसको तो बदला नहीं जा सकता है। भई समझाया जा सकता है, लेकिन वो नहीं समझ में आ रहा है मुझे, तो अ प क्या ही कह सकते हैं? कि तो फिर किसी भी रिश्ते में मुझे ये लगता है कि जब मेरी गलती महसूस होती है मुझे, तो भले ही वो रिश्ता कोई भी हो, मैं बिल्कुल जाता हूँ और अप मा अपनी माफ़ी माँगता हूँ ताकि आगे रिश्ता बना रहे, सामने वाला हमें समझ पाए, हम सामने वाले को समझ पाएँ।
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी मैं कहीं न कहीं समझ पा रहा हूँ। मैं आपसे ये भी प्रश्न पूछना चाहता हूँ जैसा आपने बोला कि अ, कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जो है हम गुस्से में जो है बोल देते हैं। ये एक स्वाभाविक जो है अ, स्वाभाविक है ये सबके साथ ऐसा होता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसा अक्सर होता है आपके साथ कि जब आपको कभी भी किसी की बात पे जो है ग़ुस्सा आ जाता है, तो आपसे बोला जाता है? या फिर ऐसा होता है कि कभी-कभार होता है, वो जो आप अ अ अभी अपने रिश्ते की बात कर रहे हो, कि वो एक ही बार ऐसा हुआ है आपके साथ, या फिर ऐसा आपके साथ अक्सर होता रहता है?
हुँ। नहीं, देखिए एक व्यक्तिगत जो रिश्ता है उसमें तो कई बार हो चुका है ऐसा, पर ज़रूरी मेरी तरफ से इतना बार-बार नहीं हुआ पर 1-2 बार ज़रूर मेरी गलती रही है उसमें मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन पर मेरी ये जो बोलना था जो अ, गलती मैंने की है उस समय जो मुझे बोलना था वो कहीं न कहीं एक समय ये लगता है कि जायज़ भी था और कहीं न कहीं ये लगता है कि नहीं यार जायज़ तो था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए था। उसी बात को मैं अगर सोचता हूँ तो उसी उलझन में कहीं न कहीं बहुत समय तक मैं विचार करता रहता हूँ लेकिन कहीं न कहीं कोई परिणाम मुझे सामने नज़र नहीं आता है। तो यही सब चीज़ों के चलते अच्छा, कुछ ये तो रिश्ता था ही बाकी 1-2 रिश्तों में और भी ऐसा था तो उसमें इतनी ज़्यादा मुझे दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन इस समस्या से मैं इतना उलझ सा गया हूँ ना और मेरा समय इतना खराब होता है इसको विचार करने में कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ।
कि मैं क्या करूँ?
जी, जी। मैं जो है कहीं न कहीं जो आपकी स्थिति है और बेहतर तरीके से समझ पा रहा हूँ। अ, जी अ, मेरा आपसे एक और प्रश्न है, तो अभी जो आपका जो रिश्ता है जिनके साथ भी आप बात कर रहे हैं जो आपका जो रिश्ता है ख़राब हो चुका है। क्या ये रिश्ता जैसे आप आपने बोला कि आपको जो है इसका बहुत अफसोस होता है। आप जो है दुविधा में रहते हो, आप सारा दिन इसके बारे में सोचते रहते हैं अब। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जो वो सामने वाले जो व्यक्ति हैं, क्या उनके लिए भी ये रिश्ता उतना ही ज़रूरी है जितना ये आपके लिए ज़रूरी है?
हुँ। जी, रिश्ता तो देखिए दोनों तरफ से ही उतना ज़रूरी था, लेकिन एक मुझे ऐसा लगा कि एक समय था जब कि आदमी सुनने के बाद भी नहीं उस चीज़ को मतलब अलग हटा देना या अलग साइड में रख देना। लेकिन बाद में समय कुछ ऐसा हुआ कि अगर छोटी-छोटी बात भी बोली जाए ना तो उसमें भी कुछ न कुछ चीज़ें निकाल लेना, लड़ाई का कुछ बहाना ढूँढ लेना। या कभी ऐसी ज़ोर-ज़बरदस्ती कहीं न कहीं मेरे मुँह से ही कुछ निकल जाना तो उसको लेके लड़ाई कर लेना। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा समस्या निर्मित कर रही थीं। परिस्थितियाँ स्थितियाँ जो हैं वो ख़राब होती जा रही थीं। तो, फिर अब इस चीज़ में यही हुआ कि भईया अब जो मैंने कुछ बोल दिया तो उसमें वो रिश्ता टूटने की कगार पे आ गया, और वो स्वभाव कुछ ऐसा था कि अब वो स्वभाव वो पुराने जैसा रहा नहीं, वो स्वभाव में बदलाव आता जा रहा है अब। तो कब 1 बार माफ़ी एक माँग सकता हूँ, 2 बार माफ़ी माँग सक कितनी बार माँग माँगूँगा? तो यही समझ में नहीं आ रहा कि करूँ तो अब क्या करूँ? या तो उसको हटाऊँ कि क्या करूँ? तो इन्ही सब चीज़ों की उलझन की वज़ह से मुझे ये सहारा लेना पड़ रहा है कि मुझे कहीं न कहीं सही सलाह मिल जाए ताकि मैं उससे बाहर आ पाऊँ।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी। मैं अ, समझ पा रहा हूँ। मेरा आपसे अंतिम प्रशन ये है कि, अभी आप अ, क्या सहायता जो है चाहते हैं? क्या आप जो है आप अपने मन को इतना दृढ़ बनाना चाहते हैं कि आप जो है वो रिश्ता जो आपका टूट चुका है या फिर टूटने के कगार पे है या फिर जैसे ख़त्म हो चुका है। आप उनको भूलना चाहते हो कि आप उनके बारे में ज़्यादा विचार ना करें आप अपने काम की तरफ ध्यान दें, या फिर आपको एस कुछ ऐसी सलाह चाहिए जिससे कि आप जो है दोबारा उनसे जाके बात कर सकें, और जो आपका रिश्ता है वो दोबारा जुड़ जाए?
बिल्कुल मैं यही म चाहूँगा कि जैसे कि अगर पहले इतने समय तक या इतने सालों तक अगर रिश्ता बना है तो कुछ ऐसी सलाह हो कि भाई सामने वाले की भी क्योंकि अपन कितना ही माफ़ी माँगेंगे? कुछ ऐसी सलाह मिल जाए कि अपन सामने वाले के सामने भी वो बात रखें और सामने वाला उस चीज़ों को समझे और वो रिश्ता कहीं न कहीं आगे बढ़ जाए। आगे की तरफ अग्रसर हो और उसमें जैसे कि अभी व्यवहार में परिवर्तन है तो व्यवहार पहले जैसा ही हो जाए तो वो चीज़ें आगे चल जाएँ। ऐसा नहीं है कि इतने सालों तक था तो अब हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है मेरी तरफ़ से।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी। जो मैं आपकी जो है अ, परेशानी मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं इसको समझ चुका हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि मैं आपको एक अच्छा समाधान दूँ। तो अ, जैसे कि आपने बोला कि जो गुस्से में है ये बातचीत होती है ये ऐसा बोला जाता है। जैसे आपने बोला कि आप गुस्से में आपने बोल दिया जिसकी वज़ह से जो रिश्ता है वो जो है टूटने की कगार पे आ गया है या फिर जैसे समझ लें कि वो अ, लगभग टूट ही चुका है। तो मेरा आपसे यही मानना है कि अ, कुछ अ, तो अ, हमारा जो रिश्ता होता है रिश्तों में जो अक्सर है जो ऐसी बातें हैं वो होती रहती हैं। तो ये चीज़ अ, मुझे लगता है कहीं न कहीं आपको भी समझनी चाहिए। कहीं न कहीं ये चीज़ आपको उनको भी समझानी चाहिए कि जो रिश्ता होता है रिश्ते में जो लड़ाइयाँ होती हैं एक-दूसरे को बोला जाता है यह चीज़ बहुत ही स्वाभाविक है। जैसा होता है ना कि अ, ऐसा बोला जाता है कि अगर अब हम देखें तो कौन-सा रिश्ता है जहाँ पर लड़ाई नहीं होती। अ, जो एक अ अ, ऐसा समझ लीजिए कि अ, जो बच्चा होता है उसकी उसकी मम्मी के साथ, उसके उसके पापा के साथ एक अ, जो हसबैंड-वाइफ़ होते हैं, पति-पत्नी होते हैं, भाई-बहन होते हैं। हर एक जो रिश्ता होता है, हर किसी रिश्ते में जो है कहीं न कहीं जो लड़ाइयाँ हैं वो होती ही होती है। अ, ऐसा होता है कि हमें एक-दूसरे पे गुस्सा आता है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये जो उम्मीद होती है हमारी एक एक्सपेक्टेशन्स होती है किसी भी रिश्ते से जिसकी वज़ह से जो है अ, एक्सपेक्टेशन्स की वज़ह से जो है कि हमें जो अ, उनके व व्यवहार में भी है फिर वो कुछ भी अ, ऐसा कर देते हैं जिसकी वज़ह से हमें गुस्सा आ जाता है। तो उसकी वज़ह से हम जो है उनको गुस्से में जो है कुछ न कुछ बोल देते हैं। तो ये मुझे लगता है ये रिश्तों में एक आम ही बात है। तो अगर आप उनसे यही अ, इसी तौर पे बात करेंगे अ, कि जो ये अ लड़ाई है या फिर जो भी आपका झगड़ा हुआ है, आपने उनको बोला है। आप उनसे एक बार अ, अच्छे से बात कीजिए। आप उनको बात करके देखिए कि ये देखो कि जो रिश्ते होते हैं उनमें ये सब चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन अगर आपका रिश्ता बड़ा होता है तो जैसे मैंने आपको अब बताया था कि एक बच्चा और उसकी मम्मी में जो उसके माता-पिता में लड़ाई हो जाती है किसी पे भी, लड़ाइयाँ होती ही हैं। लेकिन उसके बाद ऐसा होता है कि रिश्ता बड़ा होता है जिसकी वज़ह से रिश्ता टूटता नहीं है। कुछ आपने बोला, कुछ उन्होंने बोला, तो वो एक खो जाता है कि लड़ाई वाली जो एक वो एक कठिन स्थिति आ जाती है। लेकिन अगर आपका रिश्ता मज़बूत है, ज़्यादा मज़बूत है तो ये सब चीज़ों को हम क्षमा करके आगे बढ़ जाते हैं हमें एक रिश्ता प्यारा होता है। तो मुझे लगता है कि आपको उनसे कहीं न कहीं बात करनी चाहिए। अच्छे से बैठ के जो आपके दिल में जो चीज़ें हैं जो आपने मुझे कही आपको उनको कहनी चाहिए कि जो है कि हमें जो है रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये लड़ाई वग़ैरह झगड़ा होता है ये होता रहता है और आप उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आगे से जो है आपसे ये गलती नहीं होगी। जी।
आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए मैं म आपके सुझाव की बहुत-बहुत सराहना करता हूँ, और इस समर्थन और मदद के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
हुँ, हुँ। जी, जी। मैं य यही हूँ, कभी भी आपको मदद चाहिए होगी आप कभी भी मुझसे बात कर सक